Ừm, thói quen nghe nhạc của mình thì mình vì cái vô công việc của mình, mình không có thể nào mà nghe nhạc trong lúc làm việc được, ừm, ừm. Nên là thường mình sẽ nghe khi mà mình, ờ, rảnh, nhất là buổi trước khi ngủ, mình nghĩ cái đó là một trong mình có thể gọi là cái à
Ừm. À! Thế hả? À. Ừm.
cái thói quen cái thói quen của mình trước khi ngủ là mình phải nằm nghe nhạc để để cho mình dễ ngủ hơn, ừm, ừm, với lại, à, hồi hồi sinh viên mình rất là thích mở nhạc <laughs> nguyên ngày, đúng là lúc đó rảnh ha, ừm.
À. Ừm, nghe trước khi ngủ hả? Ừm. À, thế À! À vậy hả? Ừ, thế thế ví dụ như mà cái lúc mà bạn, à, lái xe ấy chẳng hạn, thì, à, bạn, à, thích nghe cái nhạc gì?
Ừm. À, lúc mà lái xe hoặc là đi bộ thì mình cũng ít khi nghe mình cũng ít khi nghe tại vì ừm, mình ít khi nghe.
Ờ, ít khi hả? Nhưng mà nhưng mà có nghe không? Cũng cũng nghe chứ chỉ là ít thôi, đúng không? Ừm.
Ừm. Ừm, mà có thì mình sẽ nghe mấy cái loại nhạc mà nó nhẹ nhàng thôi, nhạc, à, acoustic hay là cái gì đó, nó nhẹ nhàng, nó dễ nghe thôi, để cho, ừm, mình không bị không có bị phấn khích quá, <laughs> cho cái tâm trạng mình tập trung tập trung vào coi cái con đường mình đi hoặc là mình nghe.
À! Ừm. À. À, mình hiểu rồi. Thế là
Ừm, nhưng mà ừm. Thường mình nghiêng về cái việc mà không nghe nhạc để, a cho an toàn.
ừm, thế là thói <laughs> Ừ, thế hả? Ừm, tức là cái thói quen của bạn ấy nó cũng, à, thay đổi theo bối cảnh nữa, đúng không? Ờ, khi mà bạn trước khi đi ngủ bạn nghe nhạc khác, rồi khi bạn đi xe hay là khi mà bạn đi bộ thì bạn nghe nhạc khác, đúng không? Thế có lúc nào mà tụ tập bạn bè ấy thì, à, bạn bè của bạn cũng, a, mở nhạc nghe không?
Ừm, cũng tùy. Ừm, ừm.